Allora, io sono sempre stata una persona, che ha preteso da sempre il massimo da sé stessa. Quindi, chiaramente, in realtà, qualunque piccolo inciampo io- soprattutto anni fa, adesso non ti dico di aver imparato, ma sono migliorata- comunque, lo vivevo come una sorta di piccolo fallimento, no?
Mh, okay. Certo.
E e niente, quindi, ehm, diciamo crescendo ho imparato già a bannare dal mio vocabolario la parola fallimento, perché in realtà, ehm, è sbagliata, è molto forte, non è giusto usarla nel quotidiano, perché magari sì, non sei riuscito in un qualcosa, però non hai fallito, perché ora falli vero disfattista come mhmm, come termine, no. Finché riesci a imparare qualcosa da quello che è successo, che sia più o meno grave, vuol dire che va bene così.
Okay. Certo. Fallire è s z È un'esperienza di vita.
Esatto. Quindi, ti dico, ehm, ovviamente, avendo un pochino capito quello che è il il mio carattere, il mio essere, ehm, già del periodo dello studio, quindi in particolare all'università io continuando a pretendere sempre da me stessa, è andata bene fino a una certa, no. Poi, <chuckles> chiaramente, gli scogli capitano a tutti e a me è capitato con un bell'esame alla fine del quarto anno dell'università, tra l'altro in pieno periodo Covid, quindi proprio ottimale come periodo per fallire totalmente.
Okay. Okay. Okay. Perfetto. Perfetto. Quando i mali vengono poi tutti insieme, ehm, per dire, ecco.
Esatto. No, no, no, proprio così, guarda. Io praticamente la situazione per contestualizzarti un attimo, quale è stata: per ricordare, le chiusure sono state a febbraio, marzo? Più o meno nel prima chiusura Covid; e niente, quindi le sessioni invernali erano proprio in pieno regime, no. C'era quest'esame molto molto grosso, aveva una parte di scritto e una parte di orale.
Okay. Sì.